Alors moi j'ai un problème, heu, les matins je sais pas comment, heu, mmh, heu, comment les gérer, heu, en fait c'est vrai que, bah, je vais souvent être en retard. Parce que, heu, finalement je pense qu'au niveau, heu, des matins, heu, l'organisation n'est pas au top, hem, alors déjà, ça va commencer, heu, par les réveils. <chuckles> Je vais commencer à mettre mon réveil donc heu, par exemple à 07:20, alors que je dois me réveiller à 07:30 mais, je me laisse une marge jusqu'à 07:40. Parce que, heu, en fait, déjà, enfin, je je suis très fatiguée à chaque fois, heu, peut-être mes nuits se passent pas forcément bien, je ne sais pas, ou, heu, peut-être aussi, heu, une petite boule au ventre avant de de commencer la journée. C'est vrai que je retarde en fait, à chaque fois, les matinées et je pense déjà là, le démarrage n'est pas au top.
D'accord. Ouais. Oui. D'accord. Mouais. Mmh. Moui. Ah oui. D'accord. Ouais, c'est normal en même temps de se sentir un peu, heu, stressée le matin. Si justement, oui, heu, l'organisation est est compliquée. Je comprends tout à fait pourquoi, heu, ça ça ça te perturbe, heu, comme ça et heu, bah, en fait, tu dis que tu mets ton réveil, heu, plus tôt, c'est ça? Alors que tu vas te réveiller plus tard. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça?
Moui. Oui. Mmh oui, c'est ça. Heu, bah, oui je fais ça, heu, depuis, heu, maintenant peut-être 2 ans, voire plus, hein. Parce qu'en fait je me suis aperçue qu'en mettant mon réveil à l'heure, bah, déjà c'est très, très dur et à chaque fois je m'accordais, heu, 10 minutes. Donc au final je je me suis dit: «Bon je avance j'avance de 10 minutes, comme ça je pourrais aussi m'accorder, heu, 10 minutes, heu, lorsque je vais, heu, vraiment, heu, me réveiller, heu, avant de me vraiment me réveiller», pardon et c'est vrai que quelquefois aussi, je mets mon un réveil encore plus tôt en fait, pour réveiller mon fils. Donc c'est vrai que c'est encore moi qui le réveille le matin donc ce qui fait que, heu, du coup, heu, bah, j'ai j'ai aussi ce temps de préparation en plus.
D'accord. Ah oui, OK. Mmh mh. Moui. D'accord et oui donc, heu, du coup tu as tu tu as un enfant et heu, il il il a quel âge ton fils?
Oui. <chuckles> Il est grand maintenant, il a 13 ans. Mais, heu, c'est dur, dur le matin et si, heu, je le laisse faire seul, bah, c'est sûr qu'il va être en retard. Parce qu'il est pas autonome et peut-être, il sait que sa maman est là aussi pour le réveiller. Donc c'est vrai que, peut-être qu'il en profite et heu, moi comme, heu, quand même je veux qu'il, heu, suive ses cours, qu'il soit là et cetera. Donc, heu, ça c'est quelque chose que que je retire pas. Mais du coup, heu, bah, tout ça, fait que c'est vrai les matins, heu, bah je vais être en retard parce que, heu, heu, bah, je vais préparer un petit peu tout ça. Je m'assure à qui à ce qu'il ait des bons vêtements et surtout, même s'il s'habille tout seul, mais si je laisse s'habiller tout seul à moins, heu, 10°, il peut sortir avec un t-shirt. Donc il faut vraiment que je sois quand même derrière pour, heu, le surveiller un petit peu.
OK. Ah oui. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Moui. Ah oui d'accord. Moui. Donc heu, est-ce que c'est lui qui choisit ses vêtements ou c'est toi qui les choisis?
Oui. Non, non maintenant c'est lui, heu, voilà ses vêtements sont rangés, heu, il choisit ses vêtements. Mais c'est vrai que quelques fois, bah, quand je vais voir qu'il peut mettre un même vêtement, heu, 3-4 fois de suite, bah, là je vais dire: «Non», là, c'est moi qui vais lui dire: «Attention, heu, voilà, il faut peut-être changer ça». Ou lorsque c'est pas adapté, par exemple comme je disais, il va même pas il va pas se protéger, donc du coup je vais insister pour qu'il mette un pull. Donc des fois, je vais être un petit peu derrière, je vais regarder. Parce que si je fais pas attention et ben, il peut, heu, voilà oublier son manteau ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'il est grand, mais ça reste quand même, heu, voilà il est c'est un ado en train de grandir quoi.
Oui. Bah oui. D'accord. Moui. Mmh d'accord, on va dire c'est un c'est un grand enfant, pour l'instant. Il a toujours besoin de que sa maman soit derrière, heu, voilà, pour éviter qu'il qu'il, bah, qu'il se qu'il se fasse du mal en sortant, par exemple, comme tu dis, heu, un peu trop légèrement alors qu'il fait fra très froid dehors et heu, est-ce que tu peux me décrire un peu ta routine matinale en fait, en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? À quelle heure tu te réveilles, heu? Quelles sont, heu, les choses que tu mets en place? Le petit-déjeuner? Enfin tout ça à peu près.
Oui voilà c'est ça. Oui. Oui. Alors moi, bah Oui. Oui. Alors quand j'arrive à me lever <laughs> à, heu, à à l'heure, donc je me lève à 07:30 normalement. Donc 07:30, après tous les jours, donc je prends ma douche et ça, ça me permet vraiment de me réveiller déjà. La douche c'est vraiment important pour, heu, pour me réveiller et ensuite, bah, je passe à, bah, mon visage un petit peu. Je fais une routine, heu, heu, une skin care. Donc, toujours ma peau, enfin, j'essaie de, heu, voilà j'ai, heu, mon, heu, comment dire? L'essence, sérum, crème, heu, crème solaire que je mets tout le temps, ça je le fais tout le temps. Ensuite, crème également donc heu, la crème, heu et ensuite, bah, je vais m'habiller et c'est vrai qu'en fond, heu, bah, je vais mettre allumer la télé et heu, donc, je mets plus les chaînes infos parce que c'est anxiogène, pour moi je voilà c'est plus possible. Par contre je mets, heu, Télématin qui est un peu plus, heu, voilà il y a de l'info, des conseils des fois médecine, heu, des, heu, conseils un petit peu plus, hem, heu, concernant la vie de tous les jours. Donc heu, voilà. J'aime bien mettre ça, ça met un petit peu oui, heu, un petit ils sont ils sont assez de bonne humeur et et dans l'information je trouve je les trouve pas, heu, forcément négatifs. Je les trouve, heu, plus juste par rapport à d'autres, hein. Donc voilà et heu, quelques fois, bah, je prends mon café.
Mmh d'accord. Oui. Mmh. D'accord. Ouais. D'accord. Mouais. D'accord. D'accord, c'est pas tout le temps en fait? Tu prends pas tout le temps ton café le matin?
Heu, non des fois j'ai pas envie. Des fois, heu, j je peut-être des fois où je me suis, heu, pas bien réveillée, pas du bon pied, heu, des fois, heu, j'ai pas trop envie de manger. Des fois, heu, avec mon café je peux manger, heu, une petite tartine et c'est pas tout le temps et quelques fois, bah, oui je prends mon café. Mais c'est pas tout le temps. Des fois, j'ai pas trop envie et des fois, bah, le café au final, je le rattrape et je le prends, bah, quand j'arrive au boulot.
Ah oui. Mmh mh. Ah oui d'accord, et est-ce que ton ton fils il déjeune?
Alors pas tout le temps, heu, lui des fois, heu, des fois il me dit: «Maman» surtout quand j'ai fait les courses: «Tu pourras me réveiller tôt parce que j'ai envie de déjeuner», donc heu, dans ce cas-là, je le réveille plus tôt.
Oui. OK.
Et heu, sinon, heu, c'est pas tout le temps. Des fois, heu, c'est moi qui le force, je lui dis heu: «Essaye de manger pour prendre des forces» mais bon, il me dit en fait, quand il veut pas, bah, j'insiste pas en fait, je le force pas, je dis bon: «Pas grave», donc heu, c'est pas tout le temps.
Oui. Oui, oui, d'accord. OK et heu, du coup, hem, qu'est-ce qui fait que tu es en retard, toi? Est-ce que tu as analysé, heu, le le les les choses que tu fais le matin justement, qui te font perdre énormément de temps et au et qu a auquel justement tu as tu n'arrives pas à, mmh, à structurer suffisamment pour être à l'heure tous les jours?
Oui. Alors, je pense que c'est aussi psychologique parce qu'en fait, heu, en étant, hem, card cadre forfait jours ou heures, je sais plus, <chuckles> heu, en fait, heu, on a des, heu, des tranches, hem, heu, d'heures, enfin on doit arriver entre 09:00 et 18:00 sur papier, mais en fait, heu, voilà, c'est nous qui gérons un petit peu aussi, heu, nos horaires, donc déjà, heu, on a la possibilité de venir, heu, quand on veut, mais il faut pas exagérer, donc j'essaye quand même de pas arriver après 10:00 au travail, mais c'est vrai que quelquefois, bah, je j'aimerais, heu, oui, heu, arriver, heu, peut-être plus tôt et heu heu, voilà, et surtout, heu, ne pas être fatiguée quand j'arrive, heu, voilà, au travail ou quand je fais le trajet parce que, même des fois dans les transports, heu, vraiment, bah, des fois je je me coupe de tout. Je me dis: «Pas de téléphone, pas de livres, pas de, mmh, pas de musique» voilà, je regarde la vitre et parce que je suis fatiguée, mais en même temps, j'ai envie de me déconnecter, en fait.
Oui. Mmh mh. Ah oui. Ah oui d'accord. Mouais. Moui c'est ça. Moui. Mmh, d'accord, oui, je comprends tout à fait, et du coup, heu, tu tu parlais du sommeil tout à l'heure, heu, tu as l'impression que ton sommeil est de qualité, ou alors, heu, tu es très souvent fatiguée quand tu te réveilles?
Oui. Heu, non, je suis très souvent fatiguée, hein. Bah ouais très, très souvent fatiguée, heu, je me couche pas avant 23:00 parce que si je me couche trop tôt, je vais me réveiller dans la nuit aussi, heu, mes sommeils sont un petit peu heu, ouais perturbés. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui essaye d'analyser les choses, enfin, heu, du coup c'est vrai que je vais beaucoup penser, et heu heu, même pour mon avenir, l'avenir de mon fils. Heu, lui à chaque fois qu'il y a un petit souci, bah, forcément ça va devenir mon souci fois 2. Donc hem, ouais je vais beaucoup, heu, réfléchir et ouais c'est pas quelque chose qui va m'aider pour avoir un un soleil un sommeil pardon qualitatif.
Mmh. Ah bon? Ah oui d'a D'accord. Moui d'accord, ouais c'est vrai que le sommeil c'est très, très important hein, parce que c'est vrai que ça structure absolument toute son énergie, heu, pour le lendemain et est-ce que tu as déjà essayé tu sais de de de faire des des petites, heu, séances de relaxation? Tu sais, alors, heu heu, avec différentes méthodes, hein, ça peut être, heu, des des bruits, heu, tu sais de de vagues ou de pluie que, tu peux retrouver sur des chaînes, heu, YouTube qui sont spécifiées là-dedans. Juste avant de dormir, tu vois? Pour essayer d'évacuer un peu toutes ces pensées que tu peux avoir, ou alors des techniques de respiration, tu sais, heu, qui marchent pas mal aussi, il y a pas mal de tutoriels comme ça sur internet qui pourraient t'aider justement à à essayer de dormir plus tôt. Parce que c'est vrai que quand on a la tête, remplie d'idées, heu, on on rumine, on rumine, on pense, on réfléchit et du coup, on regarde l'heure, et on se dit: «oh la la, et et je je je me couche trop tard» et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à à vivre j'imagine.
Moui. Mmh mh, c'est sûr. Oui. Oui. Oui. Mmh mh. Oui. En plus, oui. Oui et ça n'aide pas parce que quand c'est comme ça on se dit, heu: «Oui, heu, voilà je dois dormir absolument dormir et on dort pas». Donc c'est vrai que j'ai essayé, heu, des techniques comme ça sur YouTube, mais voilà c'est encore mon problème un petit peu cérébral, je sais pas si toi tu as des conseils pour justement quand je le fais, de total vraiment relâcher, heu, prise parce qu'en fait, moi je vais penser encore. Je vais dire: «Oh, au final, est-ce que, heu est-ce que ça me va? Est-ce que ça va fonctionner? donc heu heu, je i ça, c'est j c'est quelque chose, heu, j'aimerais faire, mais heu, il faudrait peut-être, heu, quelque chose pour encore plus me déconnecter, et enfin je sais pas, je je sais pas si tu as des conseils aussi sur ça parce que c pour moi, c'est une bonne idée, mais il faudrait que je me déconnecte dans la déconnexion, en fait.
Oui. Mmh mh. D'accord. Oui. D'accord. Donc c'est pas suffisant, heu, d'é d'écouter des des bruits de de de pluie, de nature, heu. Pour toi, c'est parce qu'en fait, ton esprit, heu, fonctionne encore, heu, pendant ces ces, heu ces bruits-là, tu arrives pas à le à le à le calmer donc heu, pourquoi est-ce que tu as déjà essayé pourquoi pas essayer, tu vois, des, heu des des livres audio? Je sais pas si tu as déjà essayé ça?
Ah mais c'est que Mmh, c'est clair, ouais. Mmh, ah! Non j'ai jamais essayé.
Ça pourrait être pas mal, tu sais, en fait, c'est heu, voilà, c'est quelqu'un qui va lire, avec une belle voix en plus très relaxante, heu, un livre, heu, bah que que tu auras choisi en amont et heu, du coup, bah, le fait, heu, de de d'être comme ça dans une histoire, des fois, tu sais, heu, ton imagination à l'air d'être assez débordante donc tu pourrais vraiment te, hem te projeter, heu, dans le monde de de de l'histoire en question et peut-être que là, ça pourrait t'aider. Tu vois? À trouver le sommeil plus facilement. Il faut essayer de toute façon parce que c'est vrai que quand on n'essaye pas, on peut pas savoir, hein?
Heu Oui. D'accord. Mmh mh. C'est vrai, mais c'est trop bien ça comme idée, j'ai jamais pensé à ça. Heu, ah ouais, j'ai jamais pensé à un livre audio qui heu, en plus heu, m'obligerait à écouter, en fait, l'histoire et heu, comprendre et cetera donc heu, ah ouais, non, c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé et heu, oui, je vais regarder heu. Je sais pas si heu heu, tu as des out s heu, des idées d'applications ou heu où est-ce que je pourrais m'informer pour avoir, heu heu, ces livres-là? Ou peut-être, oui, des applications sur téléphone parce que vraiment, heu, ouais, non, c'est quelque chose qui m'intéresserait.
Oui. Alors il tu peux regarder sur heu, les sites de streaming, heu, comme heu, Spotify par exemple qui est l'un des des plus connus. Tu peux regarder sur Apple musique, Apple play et aussi sur YouTube. Il y a beaucoup de, voilà, en plus YouTube c'est c'est c'est pratique parce que c'est gratuit. Alors, heu heu, tu peux installer un un un navigateur qui bloquera les publicités, comme ça, tu seras pas réveillé par des publicités aussi qui peuvent être avoir le volume, des fois, plus fort. Tu sais? Que que, heu, que le média en question et heu, de choisir le livre, heu, que tu veux derrière. Voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait être pas mal pour toi en tout cas, à tester, et si ça fonctionne pas il y a touj aussi d'autres, heu, techniques, tu vois, de relaxation, peut-être de méditation aussi que tu pourrais essayer.
D'accord. Ah oui! Ouais. D'accord. D'accord. Oui. D'accord. Oui. Ah! Oui. OK. Ah non, c'est vraiment top, vraiment merci, heu, beaucoup, pour le conseil. Heu, je vais essayer, heu, via de Deezer, du coup, je suis abonnée à l'application donc heu, je vais essayer avec eux. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour heu pour tes conseils.
Ah oui. Eh beh, je t'en prie et j'espère que ça va s'améliorer très vite pour toi, bon courage.